Мгм. Понятно. А вот как ты, э, м, для себя нашла вот эту сферу, да? Ты всё-таки начала изуча изучать какие-то варианты? Либо, возможно, из твоего окружения, да, уже кто-то был в этой сфере и тебе вот так подсказал, там, подкинул идею. Как ты к этому пришла?
А, на самом деле очень долго к этому приходила. У меня сложилось несколько факторов, м, ну, скажем так, разных и из разных сфер. То есть я в какой-то момент, э, по-моему, наткнулась на видео на "Ютубе" про, э, "Теслу"-робота, и потом как-то, ну, я не заинтересовалась сначала, мне просто было удивительно. Я думала: "О, ничего себе!" Вот. Потом как-то я снова переиграла в одну игру, называется она "Detroit: Become Human", и там как раз-таки про потенциальное будущее, где у нас с нами наравне будут жить человекоподобные андроиды. Вот. А
Мгм. Да. Мгм. Ага. М, и когда же?
<smacks lips> Ну, по их, э, ну, по игре 2038 год. Вот. То есть тут прям совсем, да, рядышком. <chuckles> То есть, понимаешь, да, тоже мои мысли в тот момент. Сначала "Тесла" мне попадается на "Ютубе", потом я реши решаю переиграть в игру. <laughs> Вот. Течение мысли уходит потом впервые в жизни попробовать, а, какое-нибудь приложение, ChatGPT, например.
Мгм, ну не так уж и долго. Мгм. Мгм. Мгм. Ну да.
И когда я попробовала его, я поняла, что что-то я упускаю в этой жизни, <chuckles> что-то как-то технологии, да, убежали вперёд немножко. И просто это всё произошло за очень короткий промежуток времени, буквально, то есть, э, буквально там 3 месяца, вот эти все отк 3 открытия для меня было, можно к можно сказать. А, сначала я узнала, что щас уже роботы начали появляться, потом я переиграла в игру, у меня ощущение усилилось о том, что технологии развиваются. Потом ещё пообщалась, скажем так, с чатами вот этими всеми, причём я не только я не только с 1, я там несколько скачала просто попробовать, и я, честно говоря
А, даже так. Мгм. Мгм. М. Да, да, да. Мгм. Мгм. Да, собрать информацию.
да, я, честно говоря, обалдела. Я не думала, что настолько щас умные технологии. Я, правда, то есть, казалось бы, я человек, который играет в компьютерные игры, должна знать примерно хотя бы, с чем им имеет дело. Но нет, я вообще не ожидала такого. Поэтому в тот момент, наверно, у меня всё и щёлкнуло, что я хочу себя видеть в этой сфере как будто бы <sucks teeth> иначе, м, может быть, хуже даже жить потом. <chuckles>
Мгм. Ну да. Мгм. Мгм. Ну, это круто. Мгм. Мгм. Ну, возможно, да. И вот ты сразу поняла, вот ты хочешь как бы, да, развиваться в этой сфере. Ты начала искать, вот ты курсы, да, какие-то для себя нашла? Либо это какая-то вот организация, которая там набирает, э, так сказать, э, челове э, человека, который там будет на практике обучать его, а потом вот к возьмёт к себе в команду.
Мгм. <chuckles>